あの、ちょっとですね、聞いていただきたいお話があって。あの、私の姉が、こう、最近ですね、熟年離婚をしましてうーん、それについてなんか色々と、あの、聞いていただいてもいいですか？
ええ。 はい。 ああ、そうなんですね。ええええ。 あ、もちろんです。
うーん。なんかですね、あの、ま、姉とその元旦那が、こう、最近別れまして。
うん。 はい。
で、ま、子供はもうすでに成長してるんで、2人、あの、男の子と女の子がいるんですけど、まあ、成長してね、両方とも結婚はしてるので、あの、ま、子供の心配はね、ある程度はないんですけど。
ええ。 ええ。 はい。
ただですね、こう、中年いわゆる熟年で離婚をすると、ちょっとしたもう資産ができてるじゃないですか。
ええ。 そうですね、双方に。ええ。
うん。こ、家とか、あと何だったら株とかもやってたりとか、あと、ま、いろんな投資系ですね、とか、ああ、なんかね、すごくそれで揉めまして。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
ああ、そうなんですよね。
で、それでもどっちかっていうと、その、元旦那さんも、まあ、こう、今まで一緒に、こう、夜ベッドに、ね、こう、一緒に寝てた人がもう敵になっちゃってるわけなんですよね。
ええ。 ああ、そうなんですね。ううーん、うんうんうん、なるほど。
そう。<swallows> で、結構、そうですね、姉も、どっちかっていうと姉はね、そこまで離婚をしたいわけじゃなかったんですけど、結構、うーん、どうですかね、向こうの旦那に、こうが、もうほんとに、もう、なんですかね、こう、家を出てしまって。
ええ。 うん。なるほど。
で、今、その、姉は、家族で昔住んでいた大きな家に、1人で住んでる状態なんですね。
ああ、そうなんですね。
うーん、うん。で、もう本当に、うーん。彼女自身もすごい自信を失ってる状態だとも思いますし
ああ。 ええええええ。
で、まあ、私もある程度、こう、うーん。話は聞いたりはするんですけど、まあ、こう、なんですかね。その、資産の分与っていうんですかね。こう、まあ、なかなか口に出せることもなく。
ええ。 うううん。そうです。 ええええええ。
うーん。なんで、姉の話を、ま、ひたすら聞いて、っていうところですかね。うーん。
ええ。 なるほど。具体的に、あの、離婚原因とかもお聞きになったんですか？
あのですね。私は、基本的には喧嘩のもつれだと思ってるんですね。
うん。 ああ、そうなんだ。それの延長線上なんですね。ああ、そっか。
うん。 そうなんです。あの、今までも喧嘩とかはしてたんですけど、例えば、子供が居たから、こうしたと、あの、こ、ね。だけどで、特にね、旦那さんがね、仕事の都合ですごく、今ものすごいストレスを抱えているというお仕事だったらしくて、なんか、それもありつつ、まあ、なんとなくこう、なんかで喧嘩になってしまって、それがね、お互い引けなくなってしまった、みたいなとこがあるんじゃないかなってね、話を聞いてて思ったんですね。
ええ。 ええ。 はい。 ええ。 ええ。 うーん。 ああ、そうなんですね。うーん。
うん。 その喧嘩もほんと些細なことなんですけど、まあ、どっちかというと、こう、旦那さんがものすごいキレてしまってというか、あの、ま、多分普段からストレスがあったんでしょうかね。
はい。 ああ、そうなんですね。 ええ、そうですね。
なんか、その会社でいっぱいこう、ま、その元旦那さんというのは会社でもちょっと、そうですね。ま、部長クラスというかその、なので、で、その会社がね、あんまりうまく、うーん、なんだろう、解雇とかがすごくあって、その、人を解雇しなきゃいけないみたいなことがすごく重なって
うんうん。 なるほど。 ああ、そうなんですね。
大変な時期だったみたいは、あったらしいんですけど。そこで、こう、うーん、喧嘩になってしまって、で、もう熟年も熟年だし、あの、その離婚を止める子供もいないし、みたいなとこですかね。うーん。
うーん。なるほど。 ええ。 はい。 はい。ああ、そうなんですね。ああ、じゃあ、あとはもう、ま、お互いの老後に使えるお金を確保することがそれぞれうん。そこの視点で争ってしまってるんですね。
うん。 ま、そうですね。なんで、こう弁護士さんも入れて、結構大変だったみたいですね。なんか何回もこう、ま、弁護士さんに会って、向こう方の弁護士さんにも話してもらってとか。
ええ。 うん。なるほど。
そう。で 姉も姉はね、もともとはそんなに白髪があるタイプじゃなかったんですけど、まあ白髪とかも増えましたし、顔色も良くないですし。
えええ。 ああ。うんうん。 そうなんですね。うーん。
そう、すごいかわいそうなんですけど、ま、ほんとこればっかりはどうにもならないというか、うーん。
ええ。 ああ、そうですね。でも多分お姉さん寂しいでしょうね。お一人で暮らしてるっていうことは。
うん。 いや、寂しいと思いますね。なので、最近、ちょっと、うん、なんか、うん、そうですね、私の方では、あの、もう新しい人を探しなさいと。
うん。 ええ。 うんうん。そうですね。
すぐにもう、うん、気持ちを切り替えて新しい人を探してって言ったらね、意外になんですか、こう最近で言うこう出会い系サイトみたいなとこに行ったら、意外にこうなんですかね、あの、なんかこう、親しくなれてる人がいるらしくて。
ええ。 ええええ。 はい。 うん。 あ。うん、切り替えは大事ですね。確かに。
そう、いや、すそうなんですよね。ま、私も言ったんですけど、姉に。まだ今だったら、まだそんなに器量も落ちてないし、大丈夫だと。
うん。 ええ。 うん。うんうん。
あのまだ若く見えるし、今のうちにいい人を探した方がもういいよと。まうん、ま、どっちかというと、やっぱ気分を切り替えるには新しく新しい人がいたらいいの一番なんじゃないかなと思ったので、もう。
うん。 ええ。 そうですね。 うん、かに。
なんだろう。ちょっとその離婚も冷めやらずではあったんですけど。
ええええ。
うん。てゆったらね。結構うまい具合にその出会い系サイトでこう、うーん。こう、ま、姉の話をね、こう、辛抱強く聞いてくれる人っていう感じみたいで。
うん。 うーん。そうなんですね。まあ、ただ信用できる人かどうかはきちんと確認しないと、なかなかうん。危険なのでね。
うん。 そう。 うん。 そうですね。なんか、ま、その方自身も、うーん。そうですね。なんか、すごく素朴な方ま、お話を聞いているだけなんであれなんですけど、ま、ちょっと素朴な方というか、なんか、うーん。基本的にはそんな裏表がありそうじゃない、感じの方ではありますかね。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
うんうんうん。そうなんですね。うん。もしもいい方に出会って、まあ、あ、再出発っていうことになれば、きっとですね、また明るく、うーん。健康的にですね、回復されるんじゃないでしょうかね？
うーん。 そう。 うーん。 うーん。そうですよね。なんか、うーん、まあ、私がこう一応できることはお話を聞くぐらいなんですけど
ええええええ。
で、ただやっぱりあの今後、ま、金銭的な不安ももちろんあるでしょうし
うんうん。
で、まあ、今、まあ、ちょっと、うーん。出会い系でこう、ま、見つかった方とうまくいってるっていうこともあるみたいなので。まあ、そうですね。家にこう男手があるだけでも安心するんじゃないかなっていうのをすごく思うんですね。
ええ。 ええ。 そうですね。なんかやっぱり、ですね。妹さんにお願いするのと、やっぱあの、ね、だんん、まあ、旦那、彼、ボーイフレンドにお願いするのとやっぱ全然違うと思うので。
うん。 うん。 そうですよね。で、まあ、一応私の主人も、まあ、もうほんとに、あの、「お姉さんなんか必要だったら、なんかやるから言ってね」とは言ってはくれてるんで。ま、それも姉に伝えて、うん。必要だったらあの、なんだろう。うん、こう、う言ってねって姉には伝えてはいるんですけどね。
うん。 ね。 ああ。 うん。 うん。 ああ、素敵な旦那さんですね。
うーん。まあ、まあ、主人も、うん。ちょっとやっぱりさすがに気の毒になったんですけど。ま、主人はどっちかというと元旦那とも、ま、こ、友達関係というか。
あ、なるほど。ああ、そうなんですね。
あの、ももう付き合いがもう長いと言ったら変ですけど、もう血のつながりはないですけど。血のつながりがない分だけ、あの、まあ、その姉との結婚生活がなくなっても、どっちかというと関係が保ってるというか保ってる。うん。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
うんうん。なるほど。そうなんですね。
なんで、あの、その向こうの元旦那とたまにも話したりすることはあるらしいんですけど。ま、かといってさすがに姉もかわいそうと思ってるので。まあ、主人からしたら、まあ、うちの姉のことも助けてあげたいっていうふうに思ってるみたいですね。
ええ。 うんうん。 ああ、素敵な旦那さんですね、ほんとに。うんうん。そうなんですね。まあ、やっぱり、うんうん。
うーん。 ええ。そう。なんでこう、うーん。すごい、うん。やっぱり私としてはそういった状況をね、やっぱりこう回復できるのって、時間しかないんじゃないかなと思うんですね。
ええええ。 うん。おっしゃる通りだと思いますね。やっぱり結局のところ、あ、もう、どれだけお話聞いてあげても、うん。ま、励ましても、本人が、まあ、自分でこう前に、ね、進んでいくしかないので。うん。でも近くにいるっていうだけで、やっぱ心強いと思いますよ。
うん。 うん。 そうですよね。うーん。 いや、まあ、そうって思ってもらえるといいんですけどね。やっぱり、うーん、あの、基本的はには前向きな、あの、人ではあるんですけど、まあ、その、彼女が、ま、姉が、まあ、そのね、やっぱりおんなじことを、まあ、もう、元旦那のことでも、おんなじことをね、もう何回も話すんですよね。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
ああ、なるほどね。
で、まあ、すでもね、その話を聞いてると、おそらく、その、話をして私にその話をすることで、自分の気持ちの整理もつけてるのかなとか思ったりとかしてそう。
うんうん。 なるほど。うんうんうん、そうですね。うーん、うん。話すことでね。
なんで、まあ、ちょっと、すね。うーん。で、あとは、そうですね、ま、子供がいるのでうーん、ま、子供がね、うまくま、私の甥っ子と姪っ子ですけど、なんかうまくやってああげて欲しいなって思いますね。親が、こう、離婚して、ま、悲しいのね。ま、かといって、もう成人してるので
うん、うん。 えええ、え。 う、うん。 ええええ。 そうですね。ええ。ええ。
ま、ある程度のことは受け止めるとは思うので、子供たちもね。うん。
ええ。 お姉さんは、あの、お孫さんとかいらっしゃるんですか？
あ、そうですね。1人孫がいるのでうーん。で、たまにやっぱり、その、上の女の子に、ま、子供がいて、ま、3歳ぐらいかな、さんよんさいぐらいかな。結構ねやっぱり可愛い盛りなので、ま、それがね、やっぱり唯一、こう、いうーん、なんだろう、い姉にとっては癒される時間ではあるらしいので
うーん。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 うん。 癒しなんですね。 うんうん、なるほど。うーん。
うーん。なんで、その、上の子は、「お母さんちょっと、あの、お子供の面倒見に来てくれない？」なんて言うと、うん、ちょっと、まあ、少し離れてるので、住んでるところが、うん。ちょっと旅支度をして、なんか、うん、ちょっと、あの、うん、「娘んとこ行ってくるわ」なんていう風には言って、うーん。ちょっと楽しげには、こう、行ってはいますかね。
うん。 ええええ。 はい。 ええ。 うん。 うーん、そうなんですね。ま、多分、あの、今新しいボーイフレンドもできたし、まあ、お孫さんがね、必要としてくれてるっていうのもありますし、うん、少しずつ時間をかね、解決してくれるんじゃないかなとは思うんですけれども。うん。あと、お話はね、いっぱい聞いてあげたらいいのかな。「何度も言ってるな」ってゆうんじゃなくて、「うん、そうだよね、そうだよね」って言って、まあ、ね、「うん、うん」って頷いてあげるだけでも、お姉さん安心するんじゃないでしょうかね？
うーん。 うん。 そうですね。 うん。うーん。 うん。うん。 うーん。 いや、そうですよね、きっと。いや、なんかね、今日ちょっとお話しさせていただいて、私もモヤモヤしたのがスッキリしました。ありがとうございました。
こちらこそ。